Bir kere şimdi orada yaşamaya başlayınca, eee, birtakım istatistikleri de fark ediyorsun; mesela şeker hastalığının orada çok yaygın olduğu, insanların çok genç yaşta, böyle, 20-30-40; inanılmaz bir şeker hastalığı patlaması. Eee hatta ülkenin de
Doğru. Ya. Evet. Peki o ülkeler şekeri nereden ür neyle üretiyor? Iıı, kamışla mı, pancarla mı? Nasıl, nereden alıyorlar şekeri?
Eee, evet. Ş ş şeker pancarı genelde, şeker pancarı zaten, birçok şey dışarıdan da getiriliyor, yani, hani, onun hiçbir şey yok. Kahve alıyorsun, kahvenin yanında şurup veriyor, yani, mutlaka herkes kahvesine şurup döküyor, öyle içiyorlar. Eee, evet, yani, bir süre sonra tabii çok dikkat çekici oluyor bu; hani, bütün dünya şekerden arınmaya çalışırken Asya'da bu şeker çılgınlığı. Mesela, işte, eee, bir pasta, hani, ekler pasta alayım diyorsun ki, çok severim ya, inanılmaz şekerden yenecek gibi değil, yani, hani, çikolatanın tadını alamıyorsun ama onlar o kadar alışmış ki. Eee, tabii, ilk gittiğimde ilk dikkatimi çeken şeyler bunlar oldu, hani, bunları gözlemliyordum.
Bol olduğu i Anlıyorum. A, ilginç. gerçekten. Tabii. Değil mi? Evet, herkesin Anlıyorum. Hı hı. Hı. Yani ekmek ekmek bile, eee, hani, şekerli <chuckles> sanki, hani, şerbetle pişirilmiş gibi; yani, ekmeği de yapsalar şekerli yapıyorlar gibi bir şey olabilir değil mi?
Masalarda çok ekmek bulundurmuyorlar. Emm Evet, hı hı. Ama kültürlerinde çok ekmek tüketimi yok mesela, o da çok enteresan. Hani, bizdeki gibi yemeğin yanında ekmek, işte, yemeğe gittiğinde masaya ekmek getirme gibi bir kültür yok.
Evet. Hı hı. Eee, sen mesela ne seçersin, sağlıklı olarak? Türkiye'de pideciye gittin, kebapçıya gittin. Oradaki, eee, s en sağlıklı tabak hangisidir senin için? Ya da
Hımm. Ya şu anda tabii özlüyorum, yani, hani, orada sağlığı değil, özlediklerimi seçiyorum.
<chuckles> <chuckles> Yani, işte, eee, döneri, pilavı, salatayı bir tabakta mı yemek istersin ya da, işte, dürümün ekmeğin içinde yersen mi daha keyif alırsın? Tabii ki, o o, tartışılır ama, hani, bunun sağlıklı olanı hangisi senin için mesela?